Jetzt warte mal jetzt ich woll was wollt ich denn grad noch sagen? Egal. Ha, ähm, ich hatte nämlich noch einen anderen Gedanken, den ich eigentlich grade gerne anbringen wollte. Ähm, Mist, jetzt ist er weg, na egal. Was wie ich damit umgegangen bin? Äh, weitermachen. Also, natürlich habe ich mit der Zeit ja auch Methoden gelernt, wie man mit Angst gut umgeht, ne? Ich habe viel Trauma-Methoden gelernt, ähm, um, ja, so was auch gut bewältigen zu können. Ähm, was ich zum Beispiel total schön oder gut finde, es sind auch somatische, also, s ähm, Somatic Experiencing zum Beispiel ist 'ne ganz eigene Richtung. Da geht's zum Beispiel darum, dass man den Körper stark mit rein nimmt, ne nicht im Kopf irgendwie geistig versucht es zu machen, sondern Angst manifestiert sich ja krass im Körper und wenn ne und dann zum Beispiel den Körper einfach ausagieren lässt, was da ist. Also nicht, ähm, choreografisch. Also, ne, oft ist ja wenn man tanzt oder so, hat man ja bestimmt 'ne Choreografie und wenn man so somatische Übungen macht, dann lässt man den Körper einfach machen, was der machen will. Da geht's nicht darum, dass das hübsch ausschaut. Dann springt man vielleicht im Kreis rum oder man schüttelt sich ganz doll, so wie die Tiere. Ähm, wenn die, ne, de man sieht man ja bei den Antilopen gibt's das, ne, wenn die ausm Stress wieder also wenn die auf 'n Boden fallen, sich totstellen, dann ist der Löwe weggelaufen und danach haben die so 'n Zitteranfall und das kann man als Mensch eben auch machen durch so dass man sich schüttelt oder halt so dieses genau, dieses Zittern macht, um den Stress ausm Körper loszulassen. Also, das wäre eine Möglichkeit.
Ach sorry. Mhm. Okay. Aha. Setzt du das bewusst ein?
Genau, das nutze ich dann bewusst, solche Sachen, wenn ich merke, da war 'n hoher Stress, war 'ne hohe Anspannung im Körper oder sehr viel Stress, also, sehr viel Angstgefühle zum Beispiel, genau.
Mhm, das ist interessant.
Und dann kenne ich's noch das wollte ich sagen vorhin, genau. Angst vor früher irgendwas falsch zu machen. Das ist ja auch dann die Angst vor dem Unbekannten. Wie reagiert jemand da drauf? Nie es reagiert eh niemand schlimm, aber im Kopf sind es ja so Horrorszenarien und da kenne ich wirklich auch so das ist so 'n wie so 'n siedend heißes Gefühl, ne, was aber durch einen durchfließt, so 'n Angstschub. Es wird dir auch ne, man kennt es ja auch, dass einem dass der Kopf rot wird.
Mhm, mhm, mhm.
Genau, und da gehe ich aber dann mi nutze ich die gleichen Methoden, also, auch somatisch oder andere Methoden, um das halt dann oder Atem, bestimmte Atemtechniken, ne, um das Nervensystem wieder da raus zu regulieren oder runter zu regulieren. Ja, bin ich sehr dankbar, dass ich diese Methoden habe. Haben mein Leben verändert. Mhm, Somatic Experiencing zum Beispiel ist eine.
Und das funktioniert gut? Super. Okay, somatische Methoden nennt sich das? Sometic Experience. Also, das war mal ein ein gutes Schlusswort und ich werde sofort das nachschlagen und googeln, was das genau bedeutet. Vielen Dank für den Hinweis.
Ja. Genau. Ja, mach das und dann können wir uns nochmal weiter unterhalten irgendwann. Danke dir, bis dann. Tschau.
<chuckles> Sehr gerne. Alles Gute.